À, bạn ơi, không biết là ấy, ngay sau khi vừa mới tỉnh dậy thì bạn thường làm cái việc gì đầu tiên? Ví dụ như là buổi sáng đi, sau khi mà bạn vừa mới tỉnh dậy, bạn sẽ làm gì đầu tiên nè?
Ừm. Ừm, thực sự thì cái việc mà làm gì đầu tiên sau khi tỉnh dậy á, là nó cũng thay đổi theo từng giai đoạn thời kỳ á bạn. À, hồi còn trẻ nè, ví dụ như là hồi hồi trẻ con đi học chẳng hạn, là mình thường xuyên mình bật dậy trong trạng thái gấp gáp là bởi vì trễ học, đó, kiểu vậy đó. Đó, bật cái là bắt đầu là chạy vô nhà tắm rồi làm cái gì cũng xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt để mà chuẩn bị đi học. Rồi mình lớn lên chụt chút xíu á, thì là mình cũng cái, kiểu như là, ừm, ờ, trẻ tuổi rồi thích thức khuya này nọ á, sáng dậy rồi uể oải tinh thần này kia. À, mà bây giờ khi mà lớn lên rồi nè thì, ờ, nó lại chuyển sang trạng thái khác, bây giờ mà mình thức dậy mà mình bật lên một cái là chắc là mình, ờ, quay trở lại giường mình nằm thêm tuần nữa, là bởi vì bị choáng váng tiền đình đồ đó. Đó, ừm, cho nên nà thời kỳ, à thời điểm như vầy nè, là mình thức dậy là mình sẽ nằm khoảng chừng từ 5 cho tới 10 phút. Đó, rồi để cho nó tỉnh hẳn rồi mình mới ngồi lên đó bạn.
Ừm, thế hả? <laughs> Đồng ý, đồng ý. Ừm. Ừm, đồng ý, đồng ý, nói chung là ờ Ừm, nhất trí nhất trí. Nói chung là tùy từng giai đoạn thì, ờ, cái công việc mà sau khi tỉnh dậy nó cũng khác nhau, đúng không? Ví dụ như mà ngày trước, ờ, còn trẻ á, không có nhiều việc, cả sức khỏe còn khỏe thì tỉnh dậy cái là có thể làm được nhiều việc này, rồi cũng rồi khi mà lớn lên rồi thì đến lúc có độ tuổi nào đấy thì sức khỏe nó cũng giảm dần đi này, xong khi tỉnh dậy thì cũng phải là ngồi tịnh tâm một vài phút, đúng không?
Ừm hứm, đúng. Ừm. Ừm. Ừ. Ừm, đúng rồi, để cho
Hoặc là có những cái thói quen nó healthy hơn để có thể là tỉnh để có thể là tỉnh dậy xong buổi sáng. Ừm, thế thì không biết là bây giờ đi
Ừm.

Ừm, đồng ý.
Rồi sau đó mình mới, a, đi, a, ờ, có thời giờ nữa thì mình tắm rửa, còn nếu hông á, thì mình, à, lau mặt rồi mình thay đồ để mình đi làm.
Ừm. Ừm, vậy là cũng là những cái thói quen rất là healthy đấy chứ, tỉnh dậy rồi vậy, ờ, ăn sáng rồi đánh răng rửa mặt rồi có thể là tập thể dục. Ơ, nhưng mà, ừm, kiểu như là, ngoài những cái thói quen đấy thì thông thường thức dậy cái bạn có, ơ, hay có có thói quen mà kiểm tra điện thoại không?
Ừm. <chuckles> Ừm. Ờ. Ờ, cũng có chứ, trong cái, ơ, lúc mà mình mình mình tỉnh dậy rồi á thì, ờ, công nhận cái thói quen này chắc cũng hông tó tốt la lành gì lắm đâu, nhưng mà mình cũng thường kiểm tra điện thoại xem là có cái, a, tin nhắn hay là có những cái email nào mà mình bỏ lỡ hông. Tại cũng có nhiều là người đều, ờ, ở trong dự án là đối tác ở bên nước ngoài á bạn, thì cái giờ làm việc của họ khác cho nên là họ gửi email công việc trong những cái cái lúc mà mình đang ngủ á, thì mình cũng hay kiểm tra vào lúc mà mình thức dậy lắm.
Ừm. <chuckles> Đồng ý.